ค่ะ ๆ โอ้ บาง เพราะว่าพ่อแม่บางคนไม่รู้เลยนะคะว่าเราสามารถเซตแบบนี้ได้ เพระาว่า คือเด็กใช้แบบ Social Media ใช้ TikTok ได้โดยที่แบบ พ่อแม่คือมีความรู้ด้าน ด้าน Social Media น้อยกว่าเด็กด้วยซ้ำ เออ แต่เหมือนที่คุณแนะนำเนาะ ถ้าแบบ อืม
ค่ะ ใช่ ๆ <chuckles> ค่ะ ใช่ หรือแม้กระทั่ง เวลาเขาสมัครเล่นเกมออนไลน์อะค่ะ เราก็จะ อ่า เป็นคนดูตอนที่เขาสมัคร แล้วก็ให้เขากรอกอายุเท่าอายุจริง ฉะนั้นเกมอะไรที่อายุเท่านี้เล่นไม่ได้ เขาก็จะเล่นไม่ได้ ระบบเขาก็จะบล็อกเลย หรือว่าเกมบางเกมเนี่ยตลกมาก เขาเพิ่งมาเล่าให้ฟัง เกมบางเกมเนี่ยต้องใช้การสแกนใบหน้าอะค่ะ ถ้าเกิดว่าอายุมันไม่สัมพันธ์กับใบหน้า คืออายุสิบสอง ใช่ ก็ไม่ได้ ถ้าเกิดว่าอายุ 12 แล้วเอาใบหน้าผู้ใหญ่มาสแกนก็ไม่ผ่าน แล้วถ้าเกิดว่าอายุ 12 ใบหน้าเด็กมาสแกน แต่เกมนั้นน่ะไม่ให้เด็กเล่นเนี่ยก็ไม่ผ่าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม่คือ ใช่ ๆ เขาก็มี เขาช่วยให้พ่อแม่อยู่ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ๆ อา ๆ อะฮะ อ๋อ ก็ไม่ได้เหรอ? เออ ๆ ค่ะ อืม โอ้ ดีเหมือนกันนะคะ เออ อืม ๆ แบบนี้ลูกเคยบ่นไหมคะว่า "แม่ อันนี้เป็นความส่วนตัวของลูกไหม? ว่าลูกจะทำอะไร เล่นอะไรบน ส Social Media อย่างเงี้ย แม่จะก้าวก่ายไปไหม?" อะไร เขาเคยบ่นไหมคะ? อืม
ยังไม่บ่นค่ะ เพราะว่าแม่ออกตัวแรงไว้ก่อนเลยว่า ถ้าเรื่องอย่างเงี้ย แม่ยังไม่ให้ความเป็นส่วนตัวนะจ้ะ ถ้าลูกอยากเล่น ลูกจะต้องเคารพกติกาแม่ แต่เขาจะถามว่า "แล้วอายุเท่าไรเขาถึงจะเป็นส่วนตัวได้?" เขาก็เคยถามค่ะ
อา <chuckles> ออกตัวแรงไว้ก่อน เออ อา ค่ะ เออ คำถามเดียวกัน กำลังคิดเลยค่ะ เออ อายุเท่าไรที่คุณแม่จะเริ่มให้ความเป็นส่วนตัวแก่เขาคะ?
ก็อันเนี้ยก็ลอง ก็เคยคิดคร่าว ๆ นะคะว่า สักประมาณ 13-14 เนี่ยเขาก็คงจะต้องเปลี่ยนไปอีก ตอนนั้นเราก็จะดูพฤติกรรมเขาอีกทีหนึ่ง แต่เราตั้งเป้าไว้ให้เขาไว้ที่ 15 ก่อนค่ะ
อืม ๆ อืม ค่ะ อา ๆ ค่ะ เออ เนาะ ดูพฤติกรรมแล้วก็ดูอายุด้วย ด มันอาจจะต้องแล้วแต่ด้วยเนาะ ว่าอาจจะเป็นความส่วนตัวด้านไหน ใช่ไหมคะ? อืม
ก็ 15 เนี่ย ใช่ ๆ ๆ ก็บอก เขาว่า ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ก็บอกเขาว่า 15 ปีอะลูกจะแบบมีอิสระได้มากขึ้น แต่มันจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกระหว่าง 12-15 ปีนี้ด้วยนะจ๊ะ ว่าลูกมีพฤติกรรมยัง ไง ใช่ ๆ
อืม อา อุ๊ย probation <chuckles> ใช่ไหมคะ? ช่วง probation <chuckles>
ใช่ ๆ คือมันไม่ใช่ว่า สิบห้า ปี แล้วฉันประกาศอิสรภาพนะ แม่จะต้องดูพฤติกรรมลูกอะจากวันเนี้ยไปถึงอายุ 15 ด้วยว่าลูกอะทำให้แม่ไว้ใจแค่ไหน ลูกอะโกหกแม่หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าลูกใช้ชีวิตจากนี้เป็นต้นไปอะไม่โกหกแม่ พูดความจริงกับแม่ แล้วก็ เอ่อ มีอะไรไม่ปิดบังแม่ อะไรอย่างเงี้ย คือพออายุ 15 แม่ก็ให้อิสระ ก็แล้วลูก ถ้าลูกรับผิดชอบเรื่องตัวเองได้ด้วยค่ะ ก็จะตั้งเงื่อนไขเขาไว้ ค่ะ
เออ ๆ เออ ค่ะ อา อือ ๆ ๆ อืม ๆ ค่ะ อืม อืม ๆ

อืม อือ ทำไมถึงต้องมีการแบ่งแยกของใครของมันคะ? เคยมีปัญหาแบบว่า เออ แย่งของกันรึเปล่า? ว่า "เอ๊ะ อันนี้ของแม่ อย่าเอาไปใช้สิ" อย่างงี้หรือเปล่าคะ? หรือยังไงเอ่ย?
ใช่ค่ะ คือเมื่อก่อนเนี่ย มันเคยมีปัญหาว่า เอ่อ ลูกเนี่ย อะ อย่างเรื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเงี้ยค่ะ ลูกเขาไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง แต่พอเขาโตหน่อยเนี่ย เขาเริ่มอยากเล่นเกม อย่างเงี้ยค่ะ พอเขา ส เริ่ม 10 ขวบขึ้นมาเนี่ย เขาเริ่มอยากเล่นเกมบางเกมที่มันต้องใช้คอมพิวเตอร์เล่น ทีนี้เขาไปใช้ของพ่อเขา ซึ่งพ่อเขาก็ใช้ทำงาน แรก ๆ ก็รักกันดีอะนะคะ แบ่งกัน แบ่งกันใช้ แต่พอ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ แล้วพอหลัง ๆ เนี่ย อ่า ลูกก็เริ่มอยากเล่นมากขึ้น พ่อบางทีก็ยุ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กำลังแบบอยากทำงาน ลูกก็มาเซ้าซี้ถามแบบ "พ่อเสร็จหรือยัง? พ่อใกล้เสร็จหรือยัง?" อ้าว พ่อก็หงุดหงิด คราวนี้ก็ทะเลาะกัน อย่างเงี้ยค่ะ พ่อก็เริ่มขึงแข็งใส่ลูก ลูกก็แบบ "อา ฉันทำผิดอะไร? ฉันแค่ถามว่าใกล้เสร็จหรือยัง?" แต่อาจจะถามบ่อยไปอะค่ะ จนพ่อเขาแบบเริ่มรำคาญ อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอะ คนละเครื่องไปเลยจ้ะ ก็แบบซื้อถูก ๆ ให้เขาอะค่ะ แต่ก็มี ใช่ ๆ ใช่ค่ะ แบบตั้งกฏให้เขาอะค่ะว่า เขาเล่นได้เฉพาะวันนี้วันนั้นนะ อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ให้เล่นตลอดเวลาอะค่ะ
อ้อ ค่ะ อ๋อ อืม ๆ ค่ะ อืม <laughs> แบ่งกันเล่น ใช่ไหม? เออ <chuckles> เออ อืม ค่ะ เป็นเรื่อง อืม เออ อือ ๆ ๆ เออ ๆ เนาะ เป็นสัดเป็นส่วน ของใครของมันไปเลย ใช่ไหมคะ? เออ อา ๆ ค่ะ ค่ะ แต่ว่าเป็นของของเขา แต่เราก็แค่ต้องตั้งกฎเกณฑ์ ใช่ไหมคะ? แล้วก็ต้องบอกว่า "เออ ทำตามกฎ" อา ดี ดีค่ะ แบบนี้ดี อืม ๆ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ อันนี้ คือแค่เพื่อแบบไม่ให้เขาเล่นเกมมากเกินไปอะค่ะ แต่ว่ามันเป็นของของเขานั่นแหละ ก็ไม่มีใครไปยุ่งกับของเขา แล้วก็ห้ามมายุ่งกับของพ่อของแม่ด้วยจ้ะ เพราะว่าพ่อกับแม่ก็ เดี๋ยวก็จะทำงาน เดี๋ยว คืองานของพ่อกับแม่จะไม่ได้แบบว่านั่งทำตลอดเวลาอะค่ะ บางทีจะทำก็ทำยาวไปเลย อะ ทำเสร็จก็มานั่งพัก นั่งเล่นกัน อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งถามกันอยู่ตลอดเวลาว่า "จะใช้คอมเมื่อไร? ใช้เสร็จหรือยัง?" อะไรอย่างงี้ บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ใน อารมณ์ที่จะอธิบาย ตลอดเวลาอะค่ะ
อะฮะ อืม ค่ะ <laughs> เออ ๆ ค่ะ อืม อืม ๆ เออ ใช่ไหมคะ? อืม อืม ๆ เข้าใจ ๆ คนทำงานกับคนรอเนาะ จะแบบเหะ เห็นเวลาที่ไม่เท่ากัน ใช่ไหม? รอมา นาทีเหมือนนานมาก ไรเงี้ย ใช่ไหมคะ? อืม อันนี้เข้าใจ ๆ แล้ว แล้วในบ้านเนี่ยค่ะเวลาที่ พ ฟังแล้วเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมีคอมของใครของมัน อาจจะต้องมีการทำงาน อย่างเงี้ย เวลาที่ทำงาน จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามีพื้นที่ส่วนตัว หรือว่ามีห้องส่วนตัวในการทำงานบ้างหรือเปล่าคะ?
ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่